Però sicuramente quelle quelle che che fanno più come devo dire, quel senso proprio perché rimane legato quel ricordo dei periodi proprio dove l'unico pensiero era quello di divertirsi, cioè altri pensieri non non esistevano, assolutament
No no che Belli feli feli felici, <chuckles> p E e e ritornando al discorso dell'organizzazione che mi stavi facendo prima, che che di per sé è un lavoro <chuckles> come abbiamo detto. Ehm generalmente quando si organizzano queste serate chi è che prende la briga 1 sola persona o c'è un uno scambio continuo di messaggio? Avete un gruppo piu piuttosto che d da questo punto di vista pos posto che abbiamo detto che i telefoni poi nel momento della cena scompaiono, però preventivamente sono molto utili, no, preventivamente sono molto utili.
Sì. Eh, sì. <laughs> Allora E beh sì, si cerca di tenerli alla larga. Eh sì. Noi abbiamo il gruppo WhatsApp. Anzi ho diversi gruppi WhatsApp, insomma c'è il gruppo, ehm, degli amici questi d'infanzia, insomma che e e ce n'è 1 in particolare che, ehm, praticamente è quello che si organizza sempre, che cerca di ehm, di dare anche notizie del tipo quello che quello che si ricorda del compleanno. Insomma c'è uno proprio addetto il segretario del gruppo.
Ah bene, eh. Ecco, eh. Mh, mh, mh. Ecco, bene. <chuckles> Ah, ah, ah, ah. <laughs> O il segretario del gruppo, ehm, o ovviamente, ehm, come dire con con il favore di tutti voi, che lui si deve sbrigare tutte le cose, allora <chuckles> dire: "Fai segretario va bene bellissimo." <chuckles>
<laughs> <chuckles> Sì, sì, sì lui è addetto al gruppo, alla loro organizzazione, quando tante volte per esempio se a qualcuno viene n' idea qualcosa di dire: "Beh, ehm, di Carmine pensaci tu, eh, allora vedi d'organizzà una cosa." <chuckles> E quindi inizia a partì coi messaggi, co' le cose, ne ne.
<laughs> Vi va bene se facciamo questi, va bene se facciamo quell'altro. <chuckles>
<laughs>

Allora, dedicato a me stesso. Senza pensare diciamo a alla famiglia <chuckles> eh
A te stesso. <chuckles> Senz senza dover per forza pensare a partner, famiglia o se se avessi una un come dire, una serata libera, puoi fare quello che vuoi? Sì.
Tutta per me. Eh, <chuckles> e vabbè, ehm, tante cose oramai non si possono fare più e quindi diciamo, abbiamo un po' ridimensionato quel <chuckles> quello che <chuckles>
<chuckles> <chuckles> In questo momento allora diciamo diciamo in questo momento quale sarebbe quella quella ideale?
Allora, uhm, sicuramente stare con degli amici, quindi organizzare con gli amici quella che può essere, insomma, una una semplice cena. E poi sicuramente, insomma, con la compagnia degli amici si trasforma, no, in qualcosa di
Mh-mh. Mh-mh. Sì, in mille cose, in mille possibilità, le
in mille cose, mille possibilità, quindi racconti magari che appartengono al passato, quindi stare là a ricordar quindi una serata proprio spensierata.
Esattamente. No non <chuckles> Cioè c'è in q in questo tipo di serate di solito c'è sempre il momento nostalgia, no? <chuckles>
Eh beh sì eh beh sì, perché più passa il tempo, più meno ti ci vedi, quindi, uhm, subentra un po' quella nostalgia delle cose passate, no. Quindi di quando si stava insieme, le avventure, quello che si è combinato, aneddoti curiosi, somma si cerca, insomma, di passare la serata proprio alla nella spensieratezza, quindi nelle risate e accompagnata magari da una buona cena, da un buon vino e e quindi insomma
Mh, mh, mh. Esattamente. Cena rigorosamente al ristorante o a casa di qualcuno?
Beh, a casa diventa difficile perché comunque, ehm, la maggior parte so tutti eh, eh sì <giggles> la maggior parte so tutti ammogliati, quindi, uhm, stare a casa significa poi, no, includere anche altre persone, quindi sicuramente fuori. E può essere in una pizzeria, un ristorante.
Ma poi non saresti più da solo effettivamente con i tuoi ami <chuckles> Eh chia chiarame Ce ce cena lontano a cena lontano abbastan quanto basta non poter essere raggiunti. <chuckles>
Chi? Infatti. <laughs>

Cercare di di di di di fa capire che insomma si è con gli amici, che i telefoni sicuramente no non saranno nelle nostre mani, quindi di stare tranquilli. Al massimo si si si manda un messaggio, qualcosa per dire: "Tutto okay, siamo arrivati. Quasi adesso potete sta tranquille e lasciarci in pace, no?"
Ma Possiamo stare state tranquilli, perché si o o in pace. Di solito, i ehm, i mhmm, immagino ti sia capitato, no, di organizzare una una serata del genere. Serate lunghe, brevi, uhm, o come e ge generalmente come come sfociano?
I Tì a Allora diciamo che la parte più difficile è sicuramente quella di organizzare, quindi di conciliare sì, di conciliare quelli che possono essere l'impegni di tutti, no, perché tante volte: "Okay, ehm, vediamo di organizzare, che ne dite?" Ehm, che ne so, "Facciamo giovedì? Ci organizza" poi magari esce uno: "Eh, ma io giovedì non posso." Ehm, e quindi la cosa slitta. Poi somma co o conciliare gli impegni di tutti con quello che possa essere la serata ideale, no, per, uhm
Di organizzarla? Mh. Mh, mh, mh. Eh, io non posso e No diventa diventa diventa complica d diventa un lavoro di per sé il fatto <chuckles> di organizzare e e di solito c'è
per tu quin Sì, ti, ti, ti sì, uhm, quando questo
Sì, di solito e
Quando si pensava, no, magari una volta, che praticamente il tempo era dedicato tutto agli amici, no, cioè noi parliamo di amici che, mhmm, abbiamo consumato il tempo proprio. Cioè la la casa <chuckles> nostra, quella dei nostri genitori, era un punto solo dove andare a dormire e dove andà a mangià. Boh, punto. Il resto era dedicato solo agli amici. Sì.
Sì. Esattamen Sì poi poi poi stavi con gli amici. E in senso generale questi questi amici sono sempre, mhmm, quei quelli, ehm, mi mi par di capire insomma, quelli con cui hai condiviso l'adolescenza. Restano quelli diciamo lo zoccolo duro, no?